Ờ, có. Bọn mình, ờ, sau khi bọn mình, à, đi đi, ơ, trải nghiệm một vòng ẩm thực này, bọn mình đi vòng quanh cái khu thôn Vĩ Dạ, đi, ơ, xem cái cuộc sống của người dân xung quanh đấy, thì bọn mình có về một cái quán, a, quán, a, chè, ở chè cung đình Huế ở ở ngay gần chỗ cửa để vào Kinh thành Huế. Đấy, thì cái món đấy cũng khá là đặc biệt, mình lần đầu tiên mình thấy là cái chè người ta để vào trong một cái mẹt, để để vào trong một mẹt và mỗi cái, a, mỗi cái vị chè thì người ta để vào trong một cái bát, ơ, nhỏ nhỏ như bát nước chấm ấy, đấy, đấy, là người ta cho vào đấy là có đủ 12 cái bát là 12 vị của của chè cung đình Huế.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, ồ, khá là nhiều ha. Ờ. Ờ, thì, ờ, sau chuyến đi thì bạn có thấy nà, kiểu như, tình bạn của các bạn được củng cố và sâu sắc hơn không?
Ừm. Ừm, ừm.
Ờ, mọi người trở nên hiểu nhau hơn.
Thực ra thì bọn mình thì, ờ, bọn mình thì vẫn chơi thân với nhau từ hồi từ đại học rồi nên, ơ, ờ, chuyến đi thì giúp bọn mình sẽ qua chuyến đi đấy thì bọn mình cảm thấy gắn kết hơn và cũng là một cái kỷ niệm đẹp, kỷ niệm đẹp của bọn mình trước khi mà, ờ, ờ, chuẩn bị lập gia đình. Ờ, một chuyến đi mà, ừm, chuyến đi xa đầu tiên và cũng cũng, ơ, có thể là, ờ, có thể là, kiểu, cuối cùng, bởi vì sau sau này thì, kiểu, khi lập gia đình thì rất khó để mà tổ chức được chuyến đi như thế. Đấy, thì nó rất là nó nó là một kỷ niệm đẹp của bọn mình, của cái ừm.
Ờ. Ừm hưm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ. Vậy thì, ờ, mọi người đi đến đấy thì có mua chung những cái đồ kỷ niệm nào không? Ờ, kỷ niệm cho cả nhóm.
À, thì ở đấy thì bọn mình có đi ở vào trong vào cung thành ấy, Kinh thành Huế, thì bọn mình có chụp những cái tấm ảnh lưu niệm, ảnh lưu niệm để kỷ niệm lại cái cái, a, chuyến đi mà đầu tiên của của bọn mình đi với nhau đi chơi xa như thế.
Ờ, ừm. À. Ừm. Ờ. Ờ. Vậy sắp tới thì không biết nà bạn cũng như là nhóm bạn của bạn có dự định có thể sắp xếp được cho chuyến đi tiếp theo không?
Ừm, ừm, ừm. Hiện tại thì, ừm, chưa có chưa có dự tính gì cho chuyến đi xa, ừm, thì giờ bây giờ thì mình vừa đi xa ấy, ừm, ờ. Vậy thì, ờ, chưa sắp xếp được lịch trình để mà đi, nhưng mà, à, cũng mất cơ hội và mọi người sắp xếp được lịch trình, hy vọng sẽ có tương tự như thế để, ờ, chung là cũng lâu lâu mọi người có thể, ừm, đi du lịch gắn kết với nhau hơn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm hừm. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm, thực sự thì, ờ, những cái chia sẻ của bạn nó rất là ấm áp, cũng như là chuyến đi rất là ý nghĩa cho s cái tình cảm của các bạn của bạn, đúng không? Ờ, cảm ơn bạn khá là nhiều vì đã, ư, kể lại cái hành trình gắn kết đó. Qua đó thì có thể giúp cho mọi người, cũng như là, ờ, ừm, có thể, ờ, biết cách mà lên kế hoạch cho một nhóm chuyến đi cho một nhóm. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều về cái chia sẻ của bạn nhé.
Ừm.